Exactly parang hindi na nila alam, ah, na marami ng options ngayon unlike before na parang ang trabaho lang noon na ino-offer ay ano ano ba, um, pinaka-marami diyan factory worker, electronics, yung mga ganyan 'di ba, so hindi nila alam na meron ng ibang ano, na marami ng nag-aano ngayon ng ano, um, at tsaka pwede nang mapalawak ngayon ang skill set di ba? Manood ka lang ng YouTube <chuckles> di ba tutorial ganyan, meron kasing mga ano na mga matatanda di ba na sinasabi nila na ano um, ayaw mong pagtiisan yung trabaho mo um, isipin mo naman yung mga ano, yung mga, ah, mga bibeg na, nagpa na pinapakain mo yung nag-aantay ng ano ng ng supporta mo mga ganon oo gui-guilt trip ka di ba gaslight ka ganyan, ganyan yung ano, ah, mindset ng mga matatanda before di ba? Oo.
Mm. Totoo. Oo. Mm, na Totoo. Ayan. Kaya nga. Mm, ayan gi-ni-guilt ka no gi-ni-guilt Oo. Totoo, marami marami ngayon no, pero kasi ayun, eh, no, nag-evolve na talaga yung, ah, work sa ngayon talaga. Na kahit aalis, eh, hindi naman na dahil sa posisyon di ba kailangan rin ng mas mataas na sahod no. So, ah, sa ngayon kasi oo makikita mo na yung, ah, discrepancy talaga nung, ah, minsan talaga yung title mo eh, ah, title na lang ganyan no, eh, hindi naman mapapakain ng title yung pamilya mo di ba? Oo.
True. Mhm. Totoo. <laughs> Tama, sarap itapon. <chuckles>
Di ba, yung nga i i din talaga is, ah, kung ano yung, ah ah, mas okey no financially sa family kaya siguro, eh, yung iba hindi maintindihan yung ibang matanda no kasi, ah, okey na sa kanila yung ganon no at least stable. Pero sa ano natin ngayon sa mundo, eh, ah, sobrang hirap na rin hindi mo alam. Kaya mas maganda pag nakahanap ka ng mas mataas na na sahod no at mas may lasting chance na makapag-tipid or makapag-ipon ka para sa pamilya.
Oo nga. Mhm. Mhm. Mhm.